Hangi renkler sana enerji veriyor ya da sakinleştiriyor?
Ya, renklerin t aaa, gerçekten, böyle, bir, aaa, etkisi var üzerimde. Bunu, böyle, aaa, hani, çok fazla anlamak, böyle, farkında olmak o anda, aaa, ş ııı, şey olmuyor, amm, anlaşılmıyor ama, böyle, bir t aaa, geçmişe baktığımda, böyle, eee, gerçekten, hani, bizi, eee, renklerin de bir kendi anlamları var. Aaa, işte, kırmızı, işte, tutkuyu, enerjiyi, işte, sembolize eder. Mavi, işte, güven, huzur verir. Sarı, böyle, mutluluk verir. Yeşil, işte, doğa t aaa, tazelik yani, renklere böyle anlamlar, aaa, hani, yüklenmiş ama, hani, bu renklere böyle anlamlar yüklendiği için mi, aaa, bu şekilde hissediyo ııı, hissediyoruz? Yoksa, eee, ya, gerçekten bu renklerin böyle duyguları duygularla, aaa, çok derinden bir bağı var mı? Hani, bu tartışılabilir bir şey ama bende sanırım bu şekilde oluyor. Ben gerçekten Evet. Yani, o yeşil bir yerde, aaa, i o, işte, doğayı, o tazeliği, o huzuru, böyle, hissedebiliyorum. Ya da mesela, eee, o, hani, siyah olduğunda, işte, o mesela gü gücü, ciddiyeti, işte, o gizemi, eee, hissedebiliyorsun, yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. O! <chuckles> Öyle mi? Hı hı. Doğru. Ya, sen söyleyince de aklımda gerçekten canlanıyor yani. U u sanki bir karaktermiş gibi eşleştiriyorsun yani, düşününce. Evet öyle. Peki, eee, senin, eee, bu anlamlarda en sevdiğin ya da renklerde en sevdiğin hangisi?
Hı hı. Yem ya, şeyde k en son, amm, ya, benim en sevdiğim renk yeşil aslında. Böyle, kendime de yakıştırıyorum. Kıyafetlerimde yeşil kullanmayı seviyorum. İşte, şu anda duvarımı boyayamıyorum odamda ama mesela bi bir su iş hobi odam olsa onu bence şeye boyardım, işte, aaa, koyu yeşil gibi bir renge boyardım diye düşünüyorum. Hani, yeşille kendimi çok eşleştiriyorum. Bir de, ımm, kız arkadaşım şey diyor, hani, moru, böyle, ha ın Şey sordum geçen ona, aaa, dedim, "Sence ben hangi renklerim?" dedim, "Böyle, beni bir renkle şey yapmak istesen"
I a. Harika. Hımm. An Evet. Evet, onu soracaktım. Çok güzel. <giggles>
Hımm, beni bir renkle, böyle Hani, bir kendini bir göremiyorsun ya dışarıdan. "Ben" diyorsun, "...şuyum." ama, "Hangi renkle beni eşleştirirdin?" dedim. O d şey dedi, hani, "Yeşil ve mor. dedi. İşte, aaa Evet, yani da
Tabii ki. A, a! Mor ilginç geldi. <chuckles>
Yani, bi bilmiyorum o neden ü kullandığını. Hani, "Mor." dedi. Sonra morun, böyle, anlamında baktığımda, işte, morda birazcık şey var, işte, maneviyat, yaratıcılık, böyle, biraz yine gizem. Hani, Mor ve Ötesi de çok sevdiğim bir grup. Aaa, Deep Purple, o o da sevdiğim bir grup. Ya, galiba var, hani, şeyle ilgili.
Hımm. Evet, harika. <chuckles> Anladım. O da oradan da çağrıştırmış bile olabilir aslında. Evet, ben de sana onu soracaktım. Mesela insanları da renklere göre, hani, ya, "Bu insan kesin pembe." diyor musun, yani, böyle, eee, a analiz ettiğin oluyor mu? Çünkü bu, bu arada, hani, 6'ncı hissi kuvvetli insanlar tarafından bildiğim kadarıyla "aura okuma" diye bir şey var. O, "aura renklerinin" de eşleştirmesi var, hiç duydun mu? Yani, eee, i i 6'ncı hissi yüksek insanlar, "A, sen bence yeşil renksin." diyorlar ya da, işte, yeşil daha güven duyulduğu, az önce bahsettiğin o bütün karakterlere uyumlu insanlara veriliyor falan. Eee, hiç böyle biriyle karşılaştın mı? Ben karşılaşmıştım, çok ilginç bir şey bu arada. <chuckles>
Ben evet. <chuckles> I hı. Hıı, evet, yani, bazı insanlar gerçekten o şeyi, hani Mesela bir insanın kırmızı olduğunu söyleyebiliyorsun sanki, hani, böyle. Ya ar ara renklerde bunu söylemek çok şey değil yani.
A! Sen de Sen yapabiliyor musun bunu?
Ya, evet, hani, ben de de insanları, aaa, i hani, bir şeyim oluşuyor, herkes kadar bir, aaa, g genel g görüşüm oluşuyor. Ya, kırmızı insanlar, bence, kendini çok belli ediyor, mesela, turuncu insanlar kendini çok belli ediyor. Sonra yine yeşil insanlar kendini çok belli ediyor. Ama, işte, ara renkler var, işte, sarı, işte, mavi, aaa, böyle, kahverengi, böyle gri, hani, bu tarz, aaa, renklerdeki ya, bir şeyi hatırlıyorum. Daha önceki iş yaşantımda biz bir şeye katılmıştık, aaa, işte, ımm, bir etkinliğe katılmıştık, orada, böyle, bir test yapmışlardı. Eee, bize sorular vermişlerdi, böyle, işte, 50 soru vs. böyle, çapraz so sorular şeklinde, o da öyle bi aaa, bizim o şeylerin verdiğimiz cevaplara göre hangi renk kişiliklerine sahip olduğumuzu, mesela, öğrenmemizi sağlıyordu, onu ortaya çıkarıyordu. Aaa, işte, tabii iş yaşantısındaki renkler bu, hani, sosyal yaşantıda belki farklılaşabilir. İşte, mesela, şey soruyordu, <swallows> bir toplantıya girdiğinde, aaa, boş yerler var, işte, bazı insanlar oturmuş, sen bu boş yerlerden, işte, toplantının, aaa, böyle, en mesela bir dikdörtgen şeklinde de bir şey var, masa var. En başına mı oturursun, aaa, işte, kenarlarda bir yere mi oturursun, kenarlarda bir yere oturuyorsan oturduğun kişiyle aranda boşluk mu bırakırsın, aaa, yo y direkt yanına mı oturursun yoksa ilk gördüğün yere mi oturursun diye. Mesela, bu gibi sorular aaa, rın cevapları, işte, şeyi, mesela, kendi başına na ne kadar inisiyatif alabiliyorsun? İşte, ne kadar, evet, n ne kadar hızlı bitiriyorsun? Ya da, aaa, bir task'ı hızlı y ya da ne kadar hızlı bitirmek ve detay vermek konusunda nasıl bir dengen var? Hani, aaa, bu tarz şeyleri, işte, o renklerle ilişkilendiriyorlardı, işte, kırmızı renkli insanlar, işte, aaa, işte, du duygusal, ani tepki verebiliyorlar ama, aaa, işte, aynı zamanda bir işi çabuk bitirmek istiyorlar. Çok uğraşmak üzerinde, böyle, kısa yolunu bulmak istiyorlar. İşte, maviler çok fazla sorgulamayan insanlar, X X jenerasyonu diyebileceğimiz, böyle, <smacks lips> aaa, işte, verilen görevi yapar ama fazlasını da yapmaz, mesela, hani, inisiyatif almaz gibisinden. <swallows> İşte, aaa, işte, sarı renkli insanlar, aaa, daha çok, böyle, kişiliklerini iş yerinde ön plana çıkarırlar ve, böyle, o, hani, bağlayıcı güç olurlar takım içindeki, ekip içindeki şeyler. Hani, bu tarz, böyle, iç aaa, hani, bana da mantıklı gelen çıkarımlar vardı.
<chuckles> Hı hı, tabii ki. Öyle Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Masa. Hıh. A! Öyle mi? Hı hı. Ya. Hımm. Anladım. Evet, sen de, eee, insanlara renk verirken bunlara göre, eee, eee, renk veriyor musun mesela yani sen yeşilsin derken daha çok mesela yeşil, eee, gördüğün birinin karakteri nasıl olabilir sence, yani neye göre kara vers Orasını çok merak ettim çünkü bu, eee, çok da farklı bir yerden geliyor kulağa. Eee, bunu bilmek de zor bir, e z zor bir durum bence yani herkesin yapabileceği bir şey değil, renkleri insanlarla eşleştirebilmek, yani direkt böyle kısaca, eee, mavi, kırmızı, yeşil gibi anlatsan çok güzel olur, merak ettim.
Evet. Ya m mesela benim, aaa, yı ç şeyimde hani kendi dü düşünce yapımda ben yeşili şöyle ilişkilendiriyorum sanırım, ya, birisinin yeşil olduğuna nasıl karar veriyorum? Ya, bir insanın böyle doğayla ne kadar, eee, böyle içsel bir bağ kurabilme, eee, potansiyeline bakıyorum sanırım böyle hani hayvanlarla, doğayla ne kadar böyle uyumlu, aaa, y yaşıyor. Bu bu tarz insanlar bence yeşile daha yatkın ya da ne kadar toplums toplumsal sorunlarla ilgileniyor, ne kadar bireyselci. Mesela ben daha çok toplumsal sorunlarla ilgilenen, işte sürdürülebilirlikle böyle işte ne bileyim ya bu tarz insanları yeşille ilişkilendiriyorum kendi, aaa, şeyimde. Hani o daha umutlu, pozitif insanları mesela aynı zamanda işte, ımm, daha ruhani, eee, şeylere önem veren daha maneviyatı, eee, ön planda tutan insanlara yeşil diyorum. Mesela m mavi dediğinde, eee, bana mesela güven veren insanlar böyle işte doğruluğu, dürüstlüğü işte, eee, ön planda olan insanlar hani biraz daha mesela yeşil maviye göre sanki daha böyle şey, aaa, n nasıl söyleyeyim daha böyle hani gevşek demeyeyim de böyle dü mavi daha ciddi, ya yoo yeşil de güven.
Hıh. Ha. A! Hı hı. A! <chuckles> Güvensin Gökyüzünden kaynaklanıyor olabilir mi o? Belki yani ordan gelen bir renk, yani güvende, hayatta hissettiren. <chuckles> Bilmiyorum hani öyle aklıma geldi. Sence?
Evet. İşte bilmiyorum ama ye yeşil daha çok böyle yeşil de güven, mavi de güven veriyor bana ama yeşil daha böyle bir arkadaşça yani mavi daha ciddi bir güven gibi geliyor. Hani, aaa, öyle bir fark ı şey yapabilirim, söyleyebilirim.
Hı hı. He. Anladım. Kırmızı insanları direkt anlatı yani kırmızı ve turuncuları direkt anladığını söyledin. Hani onların, eee, belirgin özel özellikle turuncu yani turuncu böyle çok, eee, ara bir renk gibi de geliyor bana. Böyle ara di renk değil asla ama hani kimse turuncuyu sevmezmiş gibi böyle yabana atılmış bir renkmiş gibi geliyor. <chuckles> Benim açımdan, öyle mi sende bilmiyorum. <chuckles>
Tabii tabii. Hıı. Yok ya yani turuncu <chuckles> bende turuncu çok pozitif yani şeyde turuncuyla kırmızı birbirine çok yakınlar böyle bun bu insanları anlamak kolay çünkü diğer insanlar böyle renk vermezler, ne olduğunu anlayamazsın. Ama kırmızı, turuncu insanlar sanki böyle kendini belli hani zaten şey o ç çok ener çok tutkulu oldukları için bu tarz insanlar böyle çok fazla duygularını p aaa, saklamazlar dışarıya böyle hemen vururlar böyle yansıtırlar. Yani bu sayede anlamaları daha kolay oluyor ama kırmızı sanki böyle şey gibi ya turuncu ya çok doğal bir yerden bir enerjiklik. Böyle ç işte çok sıcaklık işte yaratıcılık, çok hareketlilik, coşku. Öyle ama kırmızı deyince böyle sanki gücün karanlık tarafına da geçebilme, eee, şeyi olan insanlar hani böyle hani çok tutkulu yani çok, çok tutkulu ama gerektiğinde böyle o tutkuyu, eee, o tutku böyle kötü ya da yanlış kararlar verebilmesine de sebep verebile verebilecek, eee, aciliyette ve hızda olan insanları bana birazcık böyle şey yapıyor temsil ediyor gibi aynı zamanda k öfkeyi de çağrıştırıyor. Hani çok
A! Hıı. <chuckles> Hı. Evet. A, a! Harry Potter gibi falan mı? <chuckles> Hı. O açıdan. Evet, bana direkt o geldi aklıma mesela öfke, hani kızgın top <chuckles> gibi.
Aynen, aynen işte mor mesela lüks, eee, işte asalet gibi olabilir sanki.
Evet. A! Mor nasıl lüks oluyor ya? Mesela bu çok ilginç geliyor kulağa yani mor morun lüks olduğuna, hani bunu hiç bağdaştıramadım nedense.
Y ya işte bilmiyorum, eee, şeyde mesela bi neden olduğunu bilmiyorum da hani belki bu şey değerli taşlar var, mor taş, aaa, hani ordan hani, ımm, ımm, ç bilemiyorum ama mı mor evet.
Hı hı. Evet. Anladım. Peki sana bir şey soracağım. <chuckles> Böyle birazcık da hani konudan daha güncel hayattan bir soru olacak ama. Eee, Türkiye'de bir tane kız grubu var. Adı "Manifest" duydun mu hiç? Eğer biliyorsan ordan soru sormak istiyorum. Onların hepsinin seçtiği bir renk var. Sence onlar seçtikleri renklere uyumlular mı? Yani, ııı, herkes gibi onları o renkte görebiliyor musun? Yani çoğu insan, a evet mesela Esin kesin sarı diyorlar mesela. Esin çok enerjik biri. Sence sarı için mesela güneş gibi, ona genelde güneşim diye, eee, yakınlık kuruyorlar. Hani, hiç tanıyor musun bilmiyorum da tanıyorsan çok merak ettim. <chuckles>
Tamam. Duydum, aynen. Evet. Hıı. Yok ama ti a ti bakacağım, şeyde bilmiyorum hani Manifest grubunu d, eee, dinledim ama çok fazla şey yapmadım hani o kişilikleri nasıl böyle kimler falan diye hiç böyle oturup araştıra Şey vardı, Hepsi grubu vardı hatırladığım benim eskilerden, ona mı benziyor birazcık?
Ay lütfen bak, <chuckles> bir gün. Onlara renk verdiler işte, yani her birinin rengi var. Evet, evet. <chuckles> Onlar aynısı, onlarla aynısı yani. Kız grubu yine şarkı söylüyorlar falan. Lütfen bir ara bak ve yani görüşlerini, eee, bir gün duymak isterim gerçekten.
Hı hı. Ya mesela, aaa, şey biraz yeşil, Özlem Tekin birazcık yeşil bence ama, aaa, şey, eee, Şebnem Ferah biraz daha kırmızı geliyor bana. Yani hani bunun gibi böyle bir farklılık söyleyebilirim.
Hı. A! Şebnem Ferah, mesela ben düşününce siyah derim yani. <chuckles> Çok, d birazcık daha öyle bir havası var ya. Evet, çok ilginç. Ama sen bu konuda uzmanısın belli ki, ya sana bırakmak lazım sözü gerçekten. <chuckles> Evet.
Hı. Hı. Evet. Siyah, siyah tarafı da var. O Yo yo <chuckles> estağfurullah değilim de yani hani d, aaa, ya mesela işte i ikisi de se Özlem Tekin de Şebnem Ferah da böyle aşk konularını, aaa, i inceliyor, irdeliyor ama e Özlem aslında Özlem Tekin doğru biraz daha kırmızı olabilir sanki çünkü, aaa, hani böyle şey, aaa, Şebnem Ferah daha böyle hani aşk acılarını kendi içinde, aaa, y yaşayıp şarkılarında özellikle onun böyle yasını tutar, eee, öç almaya kalkmaz böyle o defteri kapatır böyle hani ben haksızlığa uğrar ama, aaa, olsun der ya hani ben sevdim. Eee, iii, işte hani be ııı, benim işte güzel anılarım bana yeter evet bir tepki gösterir orda ama onunla böyle o hesaplaşmasını bitirir orda ama öyle Özlem Tekin birazcık daha şarkılarında şeydir. O da böyle çok duygusal, aşırı duygusal bir karakter ve şarkıları da öyle. Ama o böyle hani ya intikam alma hani sen de beter ol böyle ben, ben mahvoldum sen de mahvol gibi bir noktadan bir karakteri var şarkıların. Hani öyle bakınca sanki, aaa, Özlem Tekin daha kırmızıymış, işte, aaa, Şebnem Ferah daha böyle, amm, siyah ve mor belki bilmiyorum ama yani hani daha aynen, eee, böyle daha güçlü aynı zamanda daha ciddi. Daha evet daha farklı.
Hı hı. Evet. He. <chuckles> Evet. Hı. Evet. Evet. Koyu renkler. <chuckles> Evet. Anladım. Ya, aslında gerçekten insanların, hani, duygu durumlarına, belki yazdığı şarkının sözüne kadar incelemek ve çok ha eee, güzel, ya ya anlam çıkarmak, hayattan bu kadar keyifli olmalı diye düşünüyorum. Ve bence de harika, renkli bir bakış açısı, yani. Orada da bir renkler var gerçekten, hayata bakış açısında ve çok güzel. Peki, ben biraz daha sana dönmek istiyorum. Sana böyle, eee, i arkadaş çevrende vs. de olabilir. Hi ilk tanıştığın bir insanda da onun giydiği renk seni etkiler mi? Yani, tanıştığın kişide, mesela, yeşil var ve sen yeşil çok seviyorsun ve yeşil pozitif bir renk, bence. Eee, b daha samimi hissediyor musun hiç i etkilendiğin oldu mu, yani?
Evet. Hımm. Yani, daha pastel t tonda tı eee, renk kullanan insanları daha şey buluyorum, daha, böyle, daha samimi geliyorlar bana. Daha kendime yakın hissediyorum, hani, böyle, daha, işte, parla parlak renklerden uzak duran insanla insanlar, hani, bu tabii ki değişiyor ama ilk gerçekten görüş önemli. Bir insanın aza giydiği kıyafetler, kullandığı renkler de bir şekilde <swallows> karakterini, kimliğini yansıtmalarında bir yardımcı etken oluyor. Hani, bu tür bu da, aaa, hani, önemli, aaa, gerçekten.
Hımm. Anladım. Tabii ki. Sen ona göre giyiniyor musun, peki? Yani, biriyle tanışacaksın, mesela, bir randevuya çıkacaksın, eee, ya, bugün şu rengi giydim, bu bana daha, iii, pozitif bir au eee, aura, yani, görünüş katar diyor musun?
Ya, benim, böyle, belli ş çok fazla kıyafet değiştirmem zaten belli kıyafetlerim var, f ya, giydiğim. Hani, aaa, onlarla kendimi iyi ifade bildi edebildiğimi düşünüyorum. Onlar da genellikle, böyle, pastel, eee, siyah ve yeşil tonlarda, aaa, oluyor ve gri tonlarda oluyor genellikle. Hani, t bu tonları dı kullandığım sürece ben k eee, kimliğimi, güzel karşı tarafa ifade edebildiğimi düşünüyorum.
<chuckles> A! Hı hı. Anladım. Peki, bir yerde görmüştüm. Eee, şey diyordu, en sevdiğiniz renk ne ve, eee, şimdi başınızı telefondan kaldırın ve o renkten kaç tane görebiliyorsunuz deyin, diyordu. Sende böyle oluyor mu, yani? Eee, o oturduğun evde falan çok fazla a sevdiğin renk var mı?
Hı hı. Ya, var aynen. E, yani, re e evet, yani, yeşil rengini kullanmaya çalışıyorum. Bayağı var ve çiçeklerim falan var. Onlarla o açığı biraz kapatıyorum galiba.
Mesela yeşilin çok olduğu. <chuckles> Anladım. Sohbetin benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
Benim için de çok keyifliydi, ben de çok keyif aldım, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, baybay.
Görüşmek üzere.